Nah, kan, karena kebijakan WFO ini, haru harusnya, kan, eee eh, WFH, maaf. Harusnya, kan, eee, pekerja itu memiliki, eee, g gadgetnya sendiri, ya, laptopnya sendiri. Cuman karena aku mhm, bilang waktu itu aku lulusan baru dan belum memiliki, eee, laptop yang memem memadai nih, untuk beban kerja yang akan aku jalani, akhirnya digantilah, yang asalnya lima belas persen, diturunin, "Ya udah, jadi 9%, tapi kami provide laptop," kata perusahaannya, gitu, mhm. Jadi, ya, ya udahlah, aku terima aja keuntungannya. <chuckles>
Iya. Benar, iya iya. Hmm, paham. Oh. Laptop, wow. <laughs> Tapi, aku mau nanya-nanya dulu, nih. Kita tarik ke belakang, coba, ya. Aku me aku lebih ingin tahu tentang masa-masa Kakak sebagai lulusan baru dan mencari pekerjaan di masa-masa Covid, ya, kan. Itu, eee, tekanannya itu emang susah banget, Kakak, atau gimana, nih? Aku pengen tahu, nih.
Boleh. Oke. Mhm. Ah, ya. Emang. Tekanannya itu susah banget. Apalagi jaman, eee, pandemi itu, Corona 19, itu kan, banyak perusahaan, ya, yang melakukan PHK massal. Karena kan, eee mhm, iya. Akibat, eee, harus karantina secara nasional, sehingga alur distribusi dan kebutuhan masyarakat tuh, kan, terganggu, ya, dan disesuaikan lagi. Nah, ada beberapa sektor yang mengalami kerugian. Tapi ada di sisi lain, sektor yang mengalami kenaikan, seperti teknologi, mhm. Nah, aku kan, eee, melamar tuh, ke salah satu perusahaan teknologi, ya. Yang di mana pada saat itu, kan mhm, segala istilah tuh, menggunakan online. Kayak misalnya, pesan makan online, kirim barang online. Mhm. Nah, aku, tuh, melamar ke perusahaan yang memiliki, eee, permintaan pasar terkait pekerjaan di jaman Corona tinggi, gitu. Pertama, aku mikir strategi itu, mhm, tapi enggak mudah, sih.
Oh, gitu. Benar, lay off besar-besaran, ya, Kak, ya? Mhm mhm mhm. Benar banget, Kak. Mmm, iya, paham paham. Keuntungan juga. Benar. Oh, begitu. Bener banget, Kak. Mhm mhm. Oh, begitu. Oh, gitu, oke. Oh, tetap enggak mudah, ya, Kak, ya. Tapi, tetap keren, sih, Kakak bisa mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah sebenarnya gempuran begitu, ya. Lagi, eee, PHK banyak-banyakan. Iya, sama-sama. Tapi, aku pengen nanya lagi, nih, Kak. Sekarang aku mau nanya tentang masa-masa negosiasinya, nih. Jadi, Kakak, kan, eee, menghadapi, mmm, atasan Kakaklah bisa dibilang begitu, ya. Jadi, sebelum negosiasi, nih, Kakak ada persiapan, nggak sih? Atau, misalnya latihan. Sebenarnya apa poin-poin yang ingin Kakak sampaikan? Biar matang, gitu, untuk waktu negosiasinya.
Mhm. <chuckles> Iya, makasih, lo. Apa, tuh? Mhm mhm. Iya.

Nah, karena kan perusahaan startup ini menggunakan jasa, eee, vendor lain untuk mem merekrut karyawannya jadi prosesnya tuh mhm, cukup lama aku sebagai
Oh, oke. Oh, jadi riweuh ribet gitu ya, Kak, ya?
Benar, jadi ribet aku sebagai, eee, calon kandidat harus mengajukan negosiasi terhadap pihak ke-3 ataupun vendor ini. Nanti vendor akan menyampaikan kepada, eee, pihak perusahaan itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah
Mmm, paham paham. Oh, paham banget. Wah, lama juga ya, Kak, 2 minggu?
Iya lama banget kan? Terus untungnya, eee, karena aku tuh selama kuliah memiliki beberapa pengalaman ya, yang bisa dibilang skala nasional seperti jadi, eee, salah satu volunteer di kementerian, terus juga pernah ada project beberapa mhm, nah ketika difasilitasi oleh vendor untuk melakukan negosiasi langsung dengan perusahaan, eee, atasanku pada saat itu, calon atasanku ternyata suka nih dengan nilai aku ataupun mhm, latar belakang yang aku miliki mhm, padahal posisinya aku waktu itu sebagai lulusan baru ya dan aku nekat sih sebenarnya negosiasi gaji mhm, dan tentunya di di-ACC ya diterima, gitu.
Mhm mhm. Oh, wow oke. Iya? Oh gitu, oh CV Kakak, berarti disukain ya? Mmm, mhm mhm hmm, paham paham. Mhm, bener. <laughs> Iya, bener bener bener. Oh, jadinya berhasil?
Berhasil cuma tidak sesuai, ekspektasi aku sih yang asalnya kan mhm?
Wah! Oh berarti, eee, gimana tuh ses tida emang ekspektasi, Kakak, berapa dan berapa persen dan yang di-ACC itu berapa persen?
Mhm.